Fíjate que últimamente ando trayendo un tema, eh, un problema que acabo de identificar. Lo bueno es que ya lo identifiqué. Creo que son de los primeros pasitos para empezar a a cambiarlo. Pero sí quiero, eh, comentártelo para ver si tenías un un consejo ahí, algún una recomendación, un punto de vista diferente. Porque no quiero que se vuelva una bolita de nieve y no quiero, pues, que esto siga creciendo. Entonces, pues, mira, te cuento. Este, ahorita estoy atravesando un momento donde estoy trabajando mucho. Yo soy ingeniero en software. Entonces trabajo en casa. Le doy como unos 7 unas 7 horas, 6 a veces más, a veces menos. No tengo como un horario establecido. Es más que nada, eh, cosas que tengo que ir cumpliendo, avances que tengo que ir mostrando. Tengo ahí unas metas de tiempo y, en general, trabajo actualmente con un equipo de otras 2 personas en donde llevamos la seguridad de una página. Esto, pues, ahorita ya es la recta final de del año. Mientras más nos tardemos, más sali más mientras más nos tardemos en entregar, más tiempo vamos a estar y menos vacaciones vamos a tener. Entonces, eh, pues, le estoy metiendo duro. También encontré un trabajo ahí, de medio tiempo, donde lo que yo voy generando y trabajando me lo van pagando. Entonces, como podrás ya imaginarte, traigo un ritmo de trabajo bien acelerado. Estoy trabajando yo creo que unas 10 horas al día, si no es que a veces un poco más, y y, pues, mira, yo sé que esto no va a durar siempre. Yo sé que esto es momentáneo, pero, eh, pues, mientras que estoy viviendo esto, estoy comiendo pésimo. No tengo tiempo para cocinar, eh, yo cuando cocino me tardo demasiado. Mi novia es la que normalmente cocina, pero ahorita, pues, ella también tiene mucho trabajo, y y y estoy cayendo en pedir a través de aplicaciones comida a domicilio, y como soy muy quisquilloso, pido de los restaurantes que ya conozco. Entonces siempre son hamburguesas, pasta, es pizza, y y y no es como que t me pido una ensalada. Entonces, como que quiero empezar a tratar de cocinar en mis ratitos libres, pero, pues, yo soy malo para la cocina, y y, pues, no sé, es lo que ahorita tengo.
Okey. Sí. Okey. Okey. Okey. Ujú. Okey. Lo fácil. Okey, mira, lamento por lo que estás pasando, entiendo lo que me dices y agradezco que me lo cuentes, de verdad gracias por abrirte. Vas a ver que, pues, en esta en esta charla que vamos a tener, pues, vamos a en encontrar un consejo o alguna recomendación o simplemente, pues, que te sientas escuchado, ¿no?, y tal vez cuando te escuches tú mismo, pues, puedan puedas o, em, podamos encontrar una una solución, ¿no? Bueno, para, pues, para indagar más sobre tu, pues, tu problema, te quiero hacer una serie de preguntas para, pues, tener más contexto, ¿no?, y darte, pues, el el mejor consejo que yo te pueda dar. Em, una de mis primeras preguntas es, ¿qué comidas así sueles preparar ahora?, o sea, o ¿qué te gusta? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
Gracias. Gracias. Claro. Adelante, adelante. Mira, eh, como te contaba, yo no soy el mejor cocinero del mundo. Creo que cuando no, mira, más que nada es que yo me tardo mucho cocinando. Sí sí, considero que tengo buen sazón cuando mi novia quiere que le cocine algo en específico, de que unos chilaquiles, una pasta, hamburguesas de pollo, esas 3 cosas que me quedan muy ricas. Me tardo mucho, ensucio 30 utensilios de comida. Tengo estos TOC de que, si ya agarré el pollo crudo, me tengo que lavar las manos, y de ahí le echo sal y pimienta y me vuelvo a lavar las manos. Entonces, pues, ahí pierdo tiempo, y tiempo ahorita es lo que menos tengo, o sea, con suerte me levanto y me puedo hacer un huevito, yo creo que el huevito, eh, sobre todo aquí en México, es el desayuno universal y es fácil. Entonces me hago un huevito con salchicha, con jamón, con con con tomate, o sea, ahí le voy ahí, pues, calando, ¿no?, cuando tengo cuando tengo muchísimo trabajo y ya lo sé de que, uf, es este día me tengo que parar incluso más temprano, eh, le voy a dar y todo, ahí me recurro un licuado de proteína, eh, con leche de proteína, un scoop de proteína, alguna fruta y, mira, un litrote me lo fondeo y y con eso estoy tranquilo. La cosa es en la comida. Ahí es donde no tengo tiempo y donde te digo que, normalmente, cuando cocino me tardo muchísimo. Entonces, cuando tengo tiempo, ah, me preparo pollo, el pollo es como que lo más fácil, eh, me hago pechuga de pollo aquí asadita con alguna alguna verdura y y eso es como que lo que es rápido o igual, no sé. Me hago un un un caldito de pollo que también no tiene tanta ciencia. A veces, cuando en verdad no tengo, este, nada de tiempo, pues, un sándwich así trato de estar armado, pero sigue siendo un sándwich, ¿no?, entonces, básicamente, yo por mi tamaño, porque soy una persona grande y y robusta, incluso jugué jugué americano varios años, entonces, este, necesito como una cantidad de de comida grande, eh, incluso fui al al al nutriólogo hace hace como poco más de un año, no, poco menos de un año, porque mi novia ahí tenía como que un tema de salud y un desbalance de un desbalance ahí como que hormonal, y en apoyo yo también iba con ella al nutriólogo, entonces ahí me dijeron que, pues, yo tenía que consumir bastante proteína para cambiar grasa por músculo y para tener saciedad, ¿no?, sobre todo. Entonces, mira, esa fue mi luz verde. Yo me sirvo 2 piezas grandes de pollo, este, carne, hago un bistec grande y y y y así. La cosa es que, como te digo, no tengo tiempo, entonces, pues, últimamente recurro a comprarme una hamburguesa, a pedirme unos nachos grandes y, pues, no es lo mismo, incluso ni siquiera me llena.
Okey. Okey. Sí. <chuckles> Okey. Sí, entiendo. Okey. Oh, muy bueno. Okey. Okey. Okey. Oh. Sí, sí. Okey. Sí. Okey, sí, mira, bueno, al menos una buena noticia entre todo esto, es que tienes trabajo, ¿no?, y eh, por lo que me estás contando e estoy entendiendo que pues, tu trabajo es pues remoto completamente y es en en tu hogar, ¿no?, entonces pues, es normal. Es muy muy normal, es que este famoso home office, ¿no?, que que te haga, pues, no sé más fácil que te que te pidas algo, ¿no?, en vez de cocinártelo, pero pues es, es normal y en entiendo también que que
Sí. Exacto.
es que tengas pues, como dices talks, ¿no?, para al cocinar que también no te sientas muy cómodo. Pero bueno, no pasa nada. es normal también, pero bueno, a ver para, ya creo que ya casi estoy captando lo que lo que me quieres decir, pero pues, nada más para, eh, indagar más y también recomendarte lo mejor posible. Te voy a hacer otra pregunta es, ¿cuánto tiempo así, bien, crees que tengas para cocinar al día?
Ah, sí. Sí. Claro. Okey, mira, la verdad, sí le echo ganas y ahorita me sincero contigo. Creo que sí puedo sacar una media hora. O sea, te digo como que una media hora para que entre como que en un horario de comida, ¿no?, o sea, porque te podría decir: "No, pues, 2, horas libres", pero ya van a ser hasta las 8:00, de la noche, entonces, pues, no es no es factible. Pero, yo creo que como eso de de si me paro temprano y y y como que me conecto luego luego sin sin tratar ahí de que estoy despertándome y y me tomo mi tiempo, y unos minutitos ahí con con los ojos abiertos viendo la nada. Si me paro rápido, me me lavo los dientes, le lavo la cara o o, este, me baño rápido y todo y y y tengo que conectarme rápido a mi trabajo. Yo creo que sí tengo un lapso de una media hora, unos 40, minutos entre un trabajo y el otro. Así aterrizado, sostenible y y que yo pueda ahí, pues, con eso hacer algo. Lo que pasa es que te digo, o sea, yo me tardo mucho luego, en en andar cocinando algún relajo y todo. Entonces, es lo que a veces me cuesta.
Claro. Okey, bueno, ya creo que ya entendí, un un mejor, ¿no?, como lo que me dices y con este contexto, pues te voy a hacer una serie de recomendaciones para ver si las puedes las puedes llevar a cabo, ¿no? Em, en lo largo de tus días para ver sí, pues puedas encontrar este pues un poco de amor, ¿no?, a la cocina y
Ujú. Okey, okey.
pues uno de mis primeros consejos para comenzar, te quiero decir que pues que empieces con recetas, pues simples, ¿no?, pequeñas que con pasos pequeños, no hay nada, no hay por qué con pues que tengas que hacer al algo tan elaborado todos los días. A veces se vale, pues hacer una receta simple y al mismo tiempo usar ingredientes, pues que te sean familiares, ¿no? Que ya conozcas que que los hayas tal vez comido antes y que empieces a a cambiar o que hagas ese cambio poco a poco que obviamente no va a ser de golpe, entiendo que, tu trabajo es pues demandante, ¿no? pero pues con que sea poco a poco, yo creo que lo vas a poder lograr y otra cosa podría ser aprender, pues técnicas básicas, ¿no?, de la cocina y luego hay muchos tutoriales en YouTube que videos, recomendaciones y para ganar confianza. Y por último, podría ser que empieces a planear comidas rápidas y que empieces a repetir tus favoritas, ¿no? Que es donde yo creo que le encontrarías el gusto. Por ejemplo, si empiezas a a repetir las tus comidas favoritas, pues, va ser cuando vas a encontrarle más la motivación. Y también te podría recomendar así ya por último, y finalizar con mis consejos. El más bueno es sería que cocines los fines de semana eh para que tengas, no sé, una reserva que la guardes en el refri, la mantengas ahí bien refrigerada y en un lugar seco y la vayas sacando a lo largo de la semana.
Okey. Claro. Sí. Okey. Claro, claro. Okey. Okey. Ah, okey. Claro.
Y así puedas tener, pues, tus platillos, como te digo, favoritos, conocidos, fáciles, eh, ahí a la disposición de tu mano y no te tengas que estar esforzando en pensar en qué vas a cocinar hoy, ¿no?, o, entonces, yo creo que sería eso, no sé cómo lo veas tú.
Sí, <chuckles> claro. Oye, la verdad es que muchas gracias por escucharme, o darme unos consejos tan empáticos porque sí, o sea, yo yo necesito cosas simples. Incluso tenía miedo de que me aconsejaras, no sé, meterme a un curso o algo así porque, pues, no, <chuckles> no iba para nada a hacerlo. Así que sí, o sea, comida simple, recetas fáciles, me apego a mi atún, a mi pollito asado, a mi sándwich, y yo creo que es muchísimo mejor a comer comida tan procesada. Y ese consejo que me dijiste de cocinar, eh, el fin de semana es muy bueno. Yo ya lo había visto en YouTube, cositas o TikTok o así de que, eh, la gente se preparaba estos meal preps, o algo así, para toda la semana, pero yo lo asociaba más con con deportistas 100% que necesitaban como que llegar ahí a su a su consumo y pero no, creo que también, alguien normalito lo puede hacer. Así que, oye, muchas gracias, eh, me ayudaste bastante.
Sí. Claro. Claro. Yo confío en ti, cualquier cosa aquí estoy.